Sì, allora, mhmm, devo dirti, ho un ricordo molto preciso di di un viaggio che, uhm, posso dire che un po' mi ha cambiato la vita, ehm, ti faccio un pochino di di contesto, sì. Allora, prima di partire per quel viaggio ero <exhales> io in un momento personale un po' uhm, sospeso. Sai quando senti, mhmm, che sei fermo nella tua vita e non riesci a capire bene in in che direzione vuoi muoverti, no. Uhm, avevo un lavoro stabile, avevo una relazione che andava, uhm, bene, però tutto sommato sembrava un po' incolore, uhm, ogni giorno uguale all'altro, come se stessi vivendo una sorta di, uhm, non lo so, modalità automatica, no. Ecco, mi ricordo che una sera
Okay. Sì. Ah. Ho presente. Ho presente. Sì. Sì, sì. Okay. Mhmm, non è mai non è mai piacevole quella roba lì. <chuckles>
No, esatto, ti senti un po' incastrato in un momento che non ti appartiene, no. E mi ricordo che una sera tornando a casa, uhm, ho visto alcune offerte di voli, mhmm, che mi sono arrivate tra l'altro con, uhm, la classica secondo me spia da parte dei nostri apparecchi telefonici perché sembra che tu a volte pensi o parli di u di una cosa e ti arriva esatto, in quel caso erano delle offerte di volo e in particolare un'offerta di volo per il Giappone. Ehm, non ci avevo mai pensato davvero, anche se sono appassionato comunque della cultura giapponese, mhmm, declinata da da quella magari un pochino più fruibile e diciamo adolescenziale come i manga, comunque alle tradizioni car culturali un pochino più strutturate. Fatto sta che anche se non ci avevo mai pensato, ho cliccato acquista d'impulso, no, e in più era un viaggio, uhm, da solo, per la prima volta, completamente da solo, anche molto lontano perché comunque, ehm, non è proprio qua dietro. E in quel momento forse era proprio quello che mi serviva, cioè sparire un po' per capire chi fossi in quel momento se senza tutto il rumore della vita intorno, no.
Sì. Sì. Sì, sì. Pensi a qualcosa e poi è subito lì, pazzesco, pazzesco pazze Wow. Certo. Certo, certo. No, <chuckles> folle folle. Caspita, eh, parliamo del Giappone, eh, quindi Ma, mhmm, tu mi stai dic mi mi hai detto che in quel momento avevi una relazione seppur diciamo così un po' uhm, noiosa, passami il termine in quel momento perché semplicemente, dalla routine, nel quotidiano. Come come hai hai comunicato, uhm, a al tuo partner o alla tua partner questa decisione e come l'ha presa?

Allora, mhmm, rifarei probabilmente tutto. Mhmm, quando sono tornato, non è stato un cambiamento immediato e l'inizio s avevo un po' di nostalgia forte, perché, uhm, mi sembrava di essere rimasto un po' i in sospensione tra i 2 mondi, no, quello frenetico di casa e quello, mhmm, silenzioso del Giappone. Quindi c'è voluto un pochino di tempo, per integrare quell'esperienza, farla mia nella vita quotidiana, uhm, ma poi ci sono riuscito. Ehm, quindi ti dico, uhm, rifarei tutto esattamente allo stesso modo, anche, mhmm, gli errori, i momenti di smarrimento, i treni sbagliati, lo sconforto, mhmm, la paura di s la rifarei tutto, perché senza quelli, probabilmente, non ci sarebbe stato un cambiamento vero, no? Ehm, perché io dico sempre, che che la crisi sì, sì la crisi in qualche modo, mhmm, è uno è una parola che poi tra l'altro ha una radice, ehm, greca, che non significa cioè non è per forza negativa, ve è propri la crisi è proprio il cambiamento, no? Uhm, vuol dire rivoluzionare qualcosa e oggi, forse sceglierei magari di stare qualche giorno in più, solo per ringraziare quei luoghi, che mi hanno fatto da da specchio, e che mi hanno ri che mi hanno restituito un'immagine di me più sincera e ogni tanto sogno anche di di tornarci magari. Sì, assolutamente.
Mh-mh. Ah, okay. Sì. Ce l'hai fatta, ce l'hai fa Di sconforto. <chuckles> Certo, certo, hanno fatto parte del viaggio. Stupendo. Di tornare. Guarda, c'è 1 frase, che mi è venuta in mente di una canzone, dice: "Certe volte una crisi è tutt'altro che folle, ma è un eccesso di lucidità." Uhm, vorrei c c uhm, i Bluvertigo. <laughs> Benissimo, guarda è stato stupendo parlare con te, ti ringrazio.
Sì, sì, amiamo entrambi Morgan, probilmente <chuckles> Grazie a te, alla prossima.
Ciao, ciao.

Ma allora, devo dire che, ehm, in quel momento eravamo entrambi molto consapevoli del fatto che ci fosse, ehm, un po' di stallo, no, n ehm, nella parte relazionale ed era anche un periodo in cui avevamo un pochino allentato la frequentazione. Quindi in realtà, ehm, comunicarle che avrei preso, ehm, qualche giorno, mhmm, in realtà qualche settimana per me e fare questo viaggio era stato accolto a abbastanza bene, forse anche lei aveva bisogno no, no, non c'è stato assolutamente nessun tipo di di conflitto. Mi ricordo che sono partito, ehm, a fine febbraio, quindi ti dico un freddo che tagliava la faccia, perché era era, mhmm, veramente un f freddo tagliente, la valigia, ehm, piena di dubbi anziché di vestiti. E Tokyo mi sembrava un altro pianeta, perché arrivato lì io e non conoscevo ovviamente la lingua e non avevo un piano, avevo solo
Ah ecco. Era un Ah bene, non era inaspetta ah okay, okay. Wow, <chuckles> immagino. Immagino. <chuckles> Eh ma e sei riuscito a comunicare in inglese?
Ehm, sì, fortunatamente sì, però all'inizio sono davvero stato un pochino, ehm, ero un po' impaurito, perché poi avevo tra l'altro solo un biglietto d'andata. Ehm, l'ostello sì, sì, l'ostello prenotato per i primi 3 giorni e basta e e solo voglia di respirare una roba, mhmm, qualcosa di diverso, no, ehm, quindi t ti ripeto, la spinta era proprio stata
Oppure mh mh. Ah, propio propio. Guarda, mi sento entusiasmata solo a sentirti raccontare di questo via
Sì, perché comunque ri ricordo che fu un'esperienza unica. La la spinta in realtà, ehm, fu una la sensazione di soffocamento di quel momento, quindi è partito tutto da una situazione un po', ehm, forse un po' deprimente e avevo bisogno di di di perdermi in in in modo sì in un posto che non mi conoscesse, no, un un posto che io non conoscessi e che il posto non conoscesse me. Quindi, ehm, il Giappone, no, con la sua calma ordinata e il suo caos silenzioso mi sembrava proprio perfetto per farlo.
Certo. Mh-mh. Di vivere, no, di vivere. Ecco, ecc Stupendo, stupendo. Ma quando poi ti sei trovato lì, mi mi stai dicendo che hai fatto le cose in maniera un po' così, ehm, veloce diciamo arrangiata ecco, quando n ti sei trovato lì, poi quindi ci sono state altre difficoltà o imprevisti, ehm, che hai dovuto affrontare o poi lì alla fine poi sei riuscito a, ehm, un attimo a prendere la situazione in mano e organezza organizzarti in maniera un po' più concreta?

Da ti racconto qualche difficoltà, e poi invece un momento preciso, bello, che in qualche modo, mhmm, mi sono portato dietro. Allora, n naturalm
Volentieri, sarebbe stata la domanda successiva quindi dimmi pure.
Ah, perfetto. n naturalmente non è stato tutto perfetto, assolutamente, il primo giorno ho sbagliato, tipo, treno 3 volte. Ehm, la prima sera mi sono perso nel quartiere di oddio, Shinjuku, mi pare che si chiamasse, ehm, ricordo di aver tipo camminato per ore senza connessione cercando di orientarmi con cartelli in giapponese, che comunque cioè a s erano assolutamente una lingua aliena, ehm, a un certo punto mi sono seduto su una panchina esausto, e ho iniziato a ridere perché mi sentivo veramente un demente <chuckles> totale, ehm, e lì chiaramente ho capito che non potevo controllare tutto, e che, ehm, forse dovevo anche imparare a a lasciarmi andare, no, a lasciar fluire quello che quello che capitava, anche se era un po' caotico, magari non controllato e forse è stato proprio, mhmm, quello a cambiarmi di più, no, l'idea della della vulnerabilità, ehm, che non è un fallimento, ma magari era un modo anche per conoscere, ehm, meglio me stesso, e c'è stato un pomeriggio, Kyoto, uhm, che non dimenticherò mai, ero seduto ai piedi del tempio, ehm, Fushimi Inari uhm, se lo vedi nelle foto lo capi lo capisci subito qual è, uhm, quello con le torri arancioni che si susseguono in salita. Allora, avevo camminato per ore, anche lì, a un certo punto mi sono, mhmm, fermato a metà percorso da solo, uhm, mentre tra l'altro pioveva, non non era una pioggia forte, era una pioggia leggera, uhm, che cadeva su queste foglie di bambù ai lati sì, più fastidiose, esatto. Ehm, n non c'era nessuno, s cioè, letteralmente soltanto il suono dell'acqua e e anche un po' l'odore del legno bagnato, no, il legno del bamb ecco, in in quel silenzio, no, ehm, è come se mi fosse, mhmm, arrivato, uhm, non so se da fuori o da dentro, o un una crasi delle 2 cose mi è venuto un pensiero chiarissimo che era: "Non devo avere paura di stare da solo, o o di vivermi dei momenti in cui devo bastarmi. Non devo rimanere incastrato." E ehm, e la pioggia in quel momento, con quel tipo di, uhm, ovatta intorno, mi ha mi ha fatto capire insomma che io avevo bisogno di di quel tipo di di svolta. Sembra banale, uhm, forse non lo è, ma per me fu una rivelazione. Cioè fino a quel momento avevo sempre cercato conferme negli altri, uhm, colleghi, amici, partner e invece lì, cioè, ti giuro, mi sono sentito per la prima volta i in pezzo intero un essere umano, senza bisogno di nessuno.
Ah, okay. Okay. Oh. Incomprensibili, <chuckles> certo. <chuckles> Dalla disperazione. <chuckles> Ecco. Che bello. Sì. Sì, okay, ne ho sentito parlare ma ma mai visto. Okay. Sì, sì, sì, sì, ho presente sì, sì, sì. Mh-mh. Che a peggio ancora più fas che meraviglia, che meraviglia, che meravi Che meraviglia, stupendo. Ho i brividi. Ti giuro. Sì. Ah, non lo è, non lo è, non lo è affa Ecco.